Also, ich habe ja vor ‘n paar Wochen 'nen neuen Job angefangen und da total das Problem, weil wir arbeiten in so Großraumbüros und die Kollegen sind zwar alle ganz nett, aber wir sitzen da zu sechst in ‘nem Büro. Und, ich habe da total oft Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Was kann ich denn da konkret, äh, machen? Weil, ich will ja jetzt auch nicht sagen: „Hey, ich hätte gerne 'n Einzelbüro“, das ist ja auch total unprofessionell.
Mhm. Okay. Ja, also würdest du sagen, das Problem liegt daran, dass ihr eben so viele Leute in 'nem kleinen Arbeitsplatz seid?
Mhm. Jein. Also, es lie da hast ist auf der einen Seite ja, also, ähm, aber es liegt ja jetzt nicht unbedingt an der Menge der Leute, sondern, dass die Leute mit denen ich jetzt konkret zusammensitze halt alle sehr laut sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, die telefonieren halt super laut, die reden auch total viel privat miteinander. Und, durch diese ganze Geräuschkulisse habe ich einfach Probleme, grade wenn ich jetzt so an Konzepten arbeite, mich zu konzentrieren. Ach, ich weiß nicht, was ich damit wie ich damit umgehen soll?
Okay. Okay. Ähm, okay. Das heißt, dein Problem sind eigentlich die Störungen, die von außen kommen. Kollegen, die am Telefonieren sind, die am rum die am Reden sind, vielleicht auch, ähm
Richtig. Mhm. Genau, genau. Das ist so das Hauptproblem und was ich jetzt halt quasi überlege, ist, ob ich so zu meinem Teamleiter gehe und ihm sage, dass mir das 'n Problem bereitet, aber ich will da halt jetzt auch nicht zu kompliziert rüber kommen, weil ich den Job ja erst vor 'n paar Wochen angefangen habe, weißt du?
Okay, ähm, hast du denn bis jetzt schon irgendwas ausprobiert, um irgendwie vielleicht besser damit klarzukommen, seien es Ohrstöpsel oder einfach Musik laufen lassen, falls das erlaubt ist, ähm, mit Kopfhörern?
Hm, ja, also, ist 'n guter Hinweis. Nicht so wirklich, weil, weißt du, wenn ich jetzt Kopfhörer mir reinmachen würde, dann hätte ich so das Gefühl, dass die anderen denken, dass ich mich so von denen abkapseln möchte. Oder meinst du, kann ich das einfach machen?
Aber ist das Ich ich sehe das tatsächlich nicht so problematisch. Du bist da ja nicht für die Beziehungen mit den Kollegen, sondern du bist da, um professionell zu arbeiten. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du eben durch die Kopfhörer und durch die Musik, die dich 'n bisschen beruhigt, besser arbeiten kannst, dann hat das doch nur positive Vorteile im Endeffekt.
Mhm. Mhm. Ja, da hast du recht. Das könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Aber unabhängig davon ist das halt auch so, dass dieses Büro also jeder hat natürlich seinen eigenen Schreibtisch, aber es ist halt irgendwie auch alles so sehr eng, f wie ich finde, sodass man selbst wenn ich jetzt Kopfhörer tragen würde, man kriegt immer mit, was die anderen so machen.
Mhm. Okay, dann würde ich dich gerade mal fragen, wie sieht es denn sonst so mit ro mit den mit den Räumen aus? Wie ist denn die Raumlage? Gibt's irgend 'ne irgend 'ne kleine Ecke, irgendeinen Raum, in den du dich dann mal begeben kannst, falls du irgendwie jetzt für ‘n paar Minuten für ‘ne Sch für ‘n paar Stunden einfach, dich konzentriert arbeiten möchtest, habt ihr sowas?
Mhm. Hm, ja, so genau weiß ich das nicht. Ich habe mich jetzt irgendwie noch nicht so getraut zu fragen, ob ich auch woanders mich hinsetzen kann, wenn ich mal mehr Ruhe brauche. Also, in diesem Raum, in dem ich, äh, sitze mit den anderen 5, da ist es wirklich so, jeder hat so seinen fest eingeteilten Schreibtisch und da sind jetzt keine Trennwände oder so dazwischen. Und, da gibt's jetzt auch nicht ‘n Extraraum, in den ich gehen kann, soweit ich weiß.
Okay, also es es sollte ja nicht schaden, einfach mal so nachzufragen, ob‘s sowas eventuell gibt. Falls du mal an irgend 'nem wichtigen Projekt arbeiten musst, für das du jetzt Konzentration brauchst. Das würde ich auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ansonsten kannst du ja auch mal mit dem Team, mit den Leuten einfach offen drüber reden, wie die das Ganze regeln, wie die damit klarkommen, weil du sagst, du bist jetzt erst seit kurzer Zeit da, ähm, sei dir sicher, dass es auch andere gibt, die dasselbe Problem haben oder das Problem auch irgendwie bewältigt haben. Ich würde eventuell einfach mal nachfragen, wenn ich du wäre.
Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Aber, ja genau. Also, ist wahrscheinlich der beste Tipp hier für die Situation. Aber ich komme mir da halt so blöd vor, weil ich ja jetzt erst vor 'n paar Wochen angefangen habe. Und das ist so unangenehm für mich dann, direkt mit so 'm Problem zu starten, weil mir hat das ja keiner bei der Einarbeitung gesagt, dass es so 'ne Möglichkeit geben könnte, dass ich woanders hin gehe.
Ja, es geht ja nicht nur um das woanders Hingehen, sondern einfach andere Mitarbeiter zu fragen, wie die das denn händeln, diese Situation. Ich würde mir da jetzt auch gar nicht zu sehr 'n Kopf machen, dass du dir denkst: „Ich bin die Neue und ich will jetzt nicht auffallen.“ Weil im Endeffekt zeigt es ja, dass du dass du möchte dass du besser arbeiten möchtest und dass du besser ko dass du konzentrierter arbeiten möchtest. Und das bringt ja dann für den Betrieb nur Vorteile an sich.
Mhm. Hm, ja, stimmt. Ja. Ja, ich meine, es ist halt so bei uns äh, ähm, das ist halt 'ne Agentur, wo wir arbeiten. Und wir machen halt sehr viel mit Kundenkontakt und sehr viel Beratungsgespräche auch, Telefonate oder Videocalls, die wir haben mit anderen Kunden und, hm, ja, das ist halt also, ich bin eigentlich so irritiert, weil mir zu diesem Thema niemand am Anfang was gesagt hat und alle, die ich so beobachte, wenn sie ihre Calls machen, die gehen nirgendwo anders hin. Die bleiben halt auf ihrem Platz sitzen. Und die scheint das irgendwie alles gar nicht so so zu stören wie mich.
Mhm. Okay, also sind die das dann wahrscheinlich schon eher gewohnt. Ähm, wie sieht das denn wie sieht das denn mit der Aktivität im Büro überhaupt aus? Gibt es irgendwelche bestimmten Zeitfenster, in denen mal weniger los ist und, ähm, die Leute dann vielleicht nicht Stunden telefonieren und einfach 'n bisschen ruhiger ist das Ganze, oder ist das rund um die Uhr?
Vielleicht. Mhm. Also Mhm. Also, der wir haben ja sogenannte Gleitzeit Mö Arbeitsmöglichkeit und, ähm, die Zeit, in der ich in dem Büro arbeite, ist aber so von 09:00 morgens bis 16:30. Und da sind halt auch die meisten da. Ich meine, klar, theoretisch könnte ich halt überlegen, ob ich davor anfange, ob ich dann vielleicht schon um 7:00 komme und dafür halt früher gehe. Aber das habe ich jetzt halt noch nicht ausprobiert. Da weiß ich auch nicht, ob ich da vorher noch mal mit jemand drüber sprechen muss oder ob ich das einfach so machen darf.
Okay. Okay. Also, des wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dass, äh, die Situation zu handeln, indem du einfach die Arbeit, in der du konzentriert Aufga äh, konzentriert arbeiten musst, diese Ar diese Aufgaben in 'ner Zeit machst, in der halt weniger los ist einfach, weniger Aktivität. Das wäre zum Beispiel 'ne Möglichkeit.
Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Könnte ich mal drüber nachdenken. Und hast du vielleicht irgendwie noch 'n anderen Tipp für mich, was ich machen kann?
Also, wenn du mich so fragst, ich glaube, die beste die beste Lösung zum Ausprobieren zumindest, wären einfach mal Kopfhörer reinzusetzen, um auch den Leuten zu zeigen: „Ey, ich bin jetzt gerade 'n bisschen konzentrierter am Arbeiten.“ Oder wenn dich jemand fragt, warum du Kopfhörer drinnen hast, sagst du einfach: „Ich kann mit mit Musik kann ich besser arbeiten.“ Das wäre ja 'ne Begründung. Das würde ich mal ausprobieren. Ich würde einfach mal offen mit dem Team drüber reden, wie man ähm, wie sie damit umgehen, was die besten Möglichkeiten wären. Oder halt, wie du vorhin auch selber schon angesprochen hast, deine Bezugsperson zu fragen, ob's 'ne Möglichkeit gibt, auch mal in 'nen anderen Raum zu wechseln für bestimmte Aufgaben.
Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Mhm, ja, gut, das werde ich wahrscheinlich mal machen müssen. Aber das ist einfach so für mich immer so schwierig, da jemanden, so, anzusprechen, weil ich mir dann, wie gesagt so, ja, so hilflos irgendwie vorkomme und ich will eigentlich bin ich so 'n Mensch, der gerne die Sachen so erstmal so alleine regeln möchte.
Mhm. Dann, wie gesagt, probier's erstmal alleine, probier's erstmal mit den Kopfhörern, probier's erstmal damit, ähm, dich vielleicht, ne, auf 'n auf 'n anderes Zeitfenster zu begeben. Du kannst es gibt Möglichkeiten, um diese Sache, ähm, versuchen an a heranzugehen an diese Sache heranzugehen, aber, ähm, wenn das nicht funktioniert, wenn du das selber nicht hinkriegst, dann führt nix drumherum, jemanden darauf anzusprechen.
<coughs> Ja, ne, das ist wahrscheinlich das Beste, dann muss ich da wohl mal über meinen Schatten springen und da mal meinen Teamleiter einfach offen zu fragen, wie das gehandhabt werden kann.
Genau. Ähm, ich würd würde dich gerade noch fragen, wie genau ist denn das Büro aufgebaut? Ist s du sagst, du bist jetzt an einem großen Schreibtisch mit 6 Leuten, ist das richtig?
Ja, super. Ne, ne, ne, das, ah, tsch dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Nein, das ist ein Büro, wo 6 Schreibtische drin stehen und wo die Personen dann jeweils an ihrem Schreibtisch sitzen, aber das Büro hat keine Trennwände oder so. Also, ist dann quasi ja, so ein rechteckiger Raum und dann steht dann in einer Reihe Schreibtisch 1 und 2, in der anderen Reihe Schreibtisch, äh, 3 und 4, genau, es ist einfach so, ja.
Ganz genau. Okay. Aber, die Störung, die dich jetzt betrifft, sind hauptsächlich die Telefonate, die geführt werden oder sind das einfach die lauten Stimmen?
Richtig und die lauten Stimmen. Genau, und dass halt viele Leute auch, dass, äh, je nachdem, ähm, wie lange die Kollegen da sind, sie kennen sich natürlich auch schon besser, ne, weil ich ja jetzt neu im Team bin und sie reden auch viel privat miteinander. Also, sie rufen dann so rüber über den Tisch, äh, und reden mit anderen Leuten auch mal, ist jetzt nicht die ganze Zeit, aber öfter auch mal privat. Genau, das ist so 'n bisschen das äh, generell der Lärmpegel ist so das Problem, nicht nur bei Telefonaten.
Mhm. Privat, ja. Okay. Was ich jetzt noch wissen wollen würde, wäre, wie lange ist denn bei dir wie lange brauchst du denn diese ruhige Zeit, diese Ruhezeit, um konzentriert zu arbeiten. Brauchst du die denn den ganzen Arbeitstag? Oder geht's eher um 1, 2 Stunden Konzentration?
<coughs> Ne, eigentlich immer Ja, eher das letztere, eher so um 1, 2 Stunden Konzentration, wenn ich halt so selber Telefonate führe mit Kunden oder wenn ich 'n Konzept schreiben muss oder so.
Okay, Okay. Ich würde vielleicht einf auch einfach mal den Raum beobachten, wie andere Leute das handeln weil du bist ja nicht die Einzige, die Konzentration braucht. Es gibt bestimmt auch andere, die das die dieses Problem hatten und irgendwie bewältigt haben. Ich glaube, die beste Lösung fürs Erste wäre 'ne eigene Anpassung eben durch Kopfhörer, um einfach mal um einfach mal 'n bisschen, äh, freien Kopf zu kriegen. Vielleicht kannst du ja tatsächlich auch mit Musik besser arbeiten. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Tipps.
Sehr, sehr gerne.